Berarti secara visual ya mengganggunya ini?
Iya, secara visual kita jadi terpatok sama tulisan. Tapi, sebagai orang Indonesia, Kak, jadi kadang itu kita nggak memungkiri ya s kadang kita butuh juga baca karena untuk lihat atau, eee, mengerti maksud si film. Terutama kalau filmnya itu, mmm, cepet banget Kak, jadi kayak, eee, film-film aksi gitu, heroik itu kan, eee, perjalanan ininya cepat banget nih antara 1 adegan dengan adegan lain. Nah itu tuh, Kak, itu akhirnya jadi terpaksa nih kita baca nih karena kalau enggak nggak kelewatan, Kak. <laughs>
Heeh. Oke, terus terus? Ya. <laughs> Betul. Ya. Bet Ah, iya iya iya. Terus tadi, Kakak, sempet bilang kan, eee, lebih suka subtitle juga supaya sambil belajar gitu, berarti, Kakak, juga sambil belajar bahasa Inggris lewat subtitle gitu, apa gimana?
Heeh. Iya Kak, sambil belajar bahasa Inggris pakai subtitle. Tapi kalau sekarang yang aku sering tonton sih sebenarnya drama-drama, eee, Asia ya Kak, drama Korea. Nah, itu aku nggak berani ngambil, eee, subtitle bahasa Korea karena otomatis akan susah ya, Kak, bacanya gitu, eee, terus kalau mau pakai bahasa Inggris. Nah, balik lagi, Kak, kadang, eee, translasinya bahasa Korea ke bahasa Inggris itu juga agak memaksakan gitu, Kak, jadi mhm, eee, mereka mungkin memilih kata-kata yang agak susah atau mungkin aku yang kurang paham ya, Kak, kurang pembe apa, kurang banyak kosakata yang aku ketahui. Jadi kadang aku juga bingung ini maksudnya apa ya akhirnya balik lagi ke, eee, teks bahasa Indonesia.
Oh, wow! Oke. Iya betul, heeh, betul. Oh, gitu? Ya.

Eee, ada sih Kak, ya salah satunya ya telenovela itu, Kak, eee, atau serial-serial Turki sih, Kak, pernah aku nonton, eee, serial Turki me mungkin karena bahasanya juga susah ya, Kak. Nah, jadi mungkin mereka memutuskan untuk menggunakan, eee, pengisi suara. Tapi, Kak, kadang-kadang itu ketika aku nonton serial aslinya nih, yang pakai, eee, subtitle bahasa Inggris, gitu ya, pakai teks bahasa Inggris, ternyata tuh suara warna suaranya tuh beda, Kak, ngerti nggak, Kak? Jadi kayak misalkan orangnya, eee, garang nih, tapi di ketika diisi suara bahasa Indonesia tuh suaranya agak-agak cempreng, gitu. Jadi ketika emosinya <laughs> jadi ketika orangnya kayak marah gitu, emosinya nggak dapet, gitu, sebelum heeh, jadi kayak, "Lah, kok gini", gitu, wajahnya sangar tapi suara cempreng, gitu.
Oke. Iya. Iya iya. Oh, paham. Oke. Oh, iya iya. Paham. Eb bahkan kalau kalau misalnya, aku tangkep dari, eee, kalimat Kakak barusan, berarti, eee, warna suara tuh bahkan bisa menentukan, apa ya, eee
Emosi.
karakter tokoh itu bisa berubah ya, jar gara-gara warna suaranya juga nggak sesuai sama aslinya, gitu.
Iya, Kak, banget. Jadi kayak, mmm, wajah ya kan, kalau serial itu kita nggak bisa ganti ya, Kak. Nah, tinggal si pengisi suara nih, harusnya disesuaikan sama karakter wajah si, eee, pemainnya sih menurutku, kalau mungkin mereka bisa, eee, sesuaikan mungkin masih bisa masuk, Kak.
Mmm, iya iya iya. Iya, betul. Iya. Iya, sih, setuju sih. Ini, ini menarik sih, obrolan kali ini ya. Bener, itu itu kalau misalnya paling enggak, kalau misalnya kita dubbing pakai bahasa kita ya, setidaknya yang warna suaranya mirip-miriplah ya, sama warna aslinya, gitu kan, ya. Heeh. Ya ampun, seru banget ya obrolan kali ini, makasih ya, Kak, buat ngobrol-ngobrolnya.
Iya. <laughs> Iya. Iya. Tidak me Iya, karena merusak banget, Kak. <laughs> Iya. Sama-sama, Kak.